<sighs> Bạn ơi, mình á, thì mình đang có một cái vấn đề nó như thế này. Thì cụ thể á, là mình á thì mình mới vừa chuyển cái nơi làm việc, thì nó cách đây cũng khoảng nửa năm rồi ấy, nên là chính vì cái việc là mình chuyển cái nơi làm việc, chuyển cái nơi cái công nơi mình công tác á, nên là cái việc là nó xa nhà, nên mình phải, kiểu như là, mướn phòng trọ để mình, ờ, mình mình ở, chứ, kiểu là, nó cũng xa nhà quá nên là mình không có tiền cho cái việc là đi tới đi lui, đấy. Ừm, đấy, thì cái vấn đề nó cũng không có gì quá lớn, nhưng mà nó nằm ở cái việc là cái giấc ngủ của mình á, thì nó bị thay đổi khá là nhiều. Ví dụ như ngày trước á, thì khi mà mình làm việc ở quê, ngay tại cái nhà của mình á thì mình sẽ được ngủ ở cái phòng của mình nè, rồi cái chiếc giường của mình, thì cái cái nhà của mình thì nó cũng ở một cái nơi nó cũng tương đối là là nó xa cái cái cái khu vực trung tâm, nên là vào buổi tối ấy thì rất là yên tĩnh, và cái không gian xung quanh thì nó có khá là nhiều cây cối ấy, nên nó cũng rất là mát mẻ, đấy. Chính vì cái điều đó thì cái giấc ngủ mình vào ban đêm của mình ở ở quê nó rất là thoải mái và nó rất là sâu, cũng không có trường hợp mà, kiểu như là, ừm, bị, à, à, thức giấc giữa đêm hay là, kiểu như, trằn trọc ấy. Nhưng mà khi mà mình chuyển sang cái thành phố mới nơi cái phòng trọ này, thì về cái đặc đặc thù của phòng trọ thì nó sẽ có những cái vấn đề khi mà có nhiều cái nếp sinh hoạt khác nhau. Đấy, nên là cái việc, gọi là, ừm, yên lặng này là cái điều đầu tiên là đã nó không được như ở quê rồi. Vì kể cả nà nà cái khu vực mà mình ở thì nó cũng gần cái đường cao tốc nữa, đấy, nên là chính vì vậy thì có nhiều đêm thì những cái xe cấp cứu nè, gọi là, những cái xe, gọi là, những xe công vụ á, nó chạy ngang và nó có những cái tiếng tiếng hú, đấy, thì khiến cho cái giấc ngủ của mình bị ảnh hưởng rất là nhiều, đấy, nên là bây giờ mình không biết phải xử lý như thế nào để có được ngủ giấc ngủ như trước ấy.
Ừm. Ừm, sao vậy bạn? Ừm. À, mình hiểu nè. À, ra là vậy. Ừm, hợp lý nè. Ừm, công nhận nha. Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm, hợp lý.

Thực tế mà nói thì cái cái cái thời gian biểu của mình 1 ngày nó cũng bị xáo trộn khá là nhiều. Tại vì ví dụ như là ở khi mà ở quê đi, thì cái mức độ yên tĩnh như mình chia sẻ đó thì nó khá là yên tĩnh, nên là thông thường là vào buổi tối á thì nó chỉ dao động tầm 10:00-11:00 là cái thời điểm là mình bắt đầu đi vào giấc ngủ. Đó, còn khi mà, gọi là, đi tới ở cái t thời điểm mà mình ở phòng trọ này đến giờ á, thì cái thời gian mà mình bắt đầu cái giấc ngủ thì nó luôn bắt đầu muộn hơn 12:00. Có nghĩa là tuy, ờ, tuy là mình đã lên giường và mình chuẩn bị cho cái giấc ngủ nhưng mà chính những cái tiếng ồn từ trên đường ấy nó khiến cho mình không thể đi vào việc ngủ được. Tại vì bản thân mình nó cũng, gọi là, ờ, có một khi mà nó quá ồn á thì cũng khiến cho mình khó ngủ nữa á bạn, nên là chính vì như vậy thì cái giấc ngủ của mình bị ảnh hưởng cũng khá là nhiều từ cái việc đó.
Ừm. À, vậy đó hả? Ừm. Ừm, cũng rất là ảnh hưởng ha, ừm.